Hm, 'n Lieblingsgrünort, ähm, jetzt nicht, hm, künstlich angelegt oder, ähm Ich meine so so Lieblingsgrünfläche sind natürlich wirklich irgendwie so so die Alpen. Also, Österreich, fantastisch <chuckles> oder oder auch die Schweiz. Und so von den angelegten Grünflächen, ja, finde ich auch sehr interessant. In in New York City, also, den Central Park, wie das gemacht ist. Und auch, was da jetzt so daneben noch entsteht entlang des Hudson Rivers zum Beispiel, diese kleinen künstlichen Inseln, die mit Bäumen bepflanzt werden oder auch, ähm, jetzt Government Island, ähm, einfach ja, das das war früher für Militär genutzt und, ähm, ist jetzt auch sehr begrünt worden, sogar mit so 'nem kleinen Bauernhof und und vielen Wiesen und und auch 'n bisschen Felder und so. Ist a halt auch so die grüne Lunge <chuckles> für die Großstädte, wo man 'ne Fähre hinnehmen muss, aber die ist halt auch, ähm, die meiste Zeit kostenlos und finde ich 'ne tolle Option. Mhm. Mhm.
Okay, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Achso, okay, gut zu wissen. Ja. Okay. Okay, und das lohnt. Ja. Ja, das lohnt natürlich, absolut, um dem mal für ein bisschen zu entfliehen und mal was anderes zu sehen. Ja, ist wichtig.
Mhm. Ja, ja, genau. Und und wenn's für die Großstadtfamilien wirklich nur so am Wochenende ist, dass man da mal hinfährt und die Kinder mal was anderes sehen als Hochhäuser, ne? Dass sie wirklich auch über Wiesen rennen können und ja.
Ja. Ja, super wichtig, ja.
Mhm. Mhm. Genau.
Okay, dann bedanke ich mich für das, äh, schöne G und nette Gespräch, für die netten Antworten. <chuckles>